Mmh mh. Il y a une raison pour un échec une fois, c'est un manque de préparation. Je fais le même échec 3 mois après, c'est que ç ç ça me plaît pas. J'ai pas travaillé, j'ai pas je donc ça c'est c v voilà, c'est peut-être pas ce que je veux faire. Donc ça, c'était un électrochoc, heu, positif, hem, dans le sens où j'ai dit: «Bon, heu, on a avancé sur le fait que ça, on voulait pas le faire». Heu, après évidemment, forcément, il y a un petit peu d'humiliation parce que, heu, c'était une période où du coup, après qui m'a mis dans un, heu, dans 6 mois de heu, au total, hein, heu, de d'aller se faire bon, parce que j'avais, heu, pris une année sabbatique après ma licence, hein. Voilà, m maintenant avec le recul, pas «perdus», heu, parce que ça m'a permis de me concentrer à un concours qui était très difficile. Ça m'a quand même appris des choses, ça m'a montré que j'étais ah oui, jusque j'étais capable d'apprendre des choses qu'au début je pensais difficiles et que 3 semaines après je suis capable de les faire haut la main
Mmh mh. Mmh. Oui. «Je suis pas fait pour ça, peut-être». Oui. D'accord. Ouais. Oui. Entre guillemets «perdus». Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. C'est toujours formateur, bien sûr. Mmh mh. Mmh mh.
mais hem difficile émotionnellement, parce que du coup, là, c'est surtout heu, moi, je suis très attaché famille et là, il faut aller voir la famille. Bon bah, j'ai perd j'ai pas réussi, heu, voilà. Donc, mmh, un petit peu d'humiliation parce que, heu, quand t tous mes cousins, cousines avancent dans leur vie et moi je suis là en mode, heu, oui, bon bah, heu Évidemment, évidemment le c'est c'est complètement
Oui, tu te compares, heu, aux autres et et tu ouais, tu réalises que tu as pas avancé aussi vite.
ah oui, c'est complètement humain de de se de se comparer, hein, il faut pas il faut pas se leurrer non plus.
Bien sûr, de se comparer. Toujours. Ouais.
Heu, donc voilà.
Et donc, tu as réalisé que tu aurais dû, heu, j'imagine te, hem, bah, te focaliser un petit peu plus sur sur toi-même, sur ton ressenti, heu, essayer de te comprendre, en fait, heu, plus profondément, peut-être, ouais.
Oui. Oui, oui, oui. Le déclic, j'ai oublié de de le mentionner. Le déclic, c'était 2 jours avant l'examen où j'étais pris d'un stress.
Oui. Le 1er examen ou le 2e? D'accord. Mmh mh.
Le le 2e, le 2e. Mais d'un stress, le le sa le l'estomac noyé n n enfin, noué en 2 quoi. Heu, le le un petit peu de de tremblote où j'ai dû tout arrêter, aller marcher, heu, dans la forêt pour, heu, pour me détendre. Et là, je fais: «Bon là, heu, normalem» Ouais, ouais, ouais, là, c c'est un truc que je suis censé vouloir faire. Heu, et peu importe la grandeur de la tâche, si c'est vraiment ce qu'on veut faire, on a de l'excitation, on a du on a un stress positif, on on regarde, on a de l'anticipation, on a ouais, on va y aller, et cetera. Heu, là, c'est, voilà on on dit souvent que le cerveau a le mode entre combattre ou fuir. Là, c'était clairement le stress de fuir. Donc bon techni c c'était peut-être le il y a il y a c'est peut-être qu'il y a un signe, du coup. Là, c'était là, c'était vraiment le déclic.
Mmh mh. D'accord. Là c'est ton corps, vraiment, qui a parlé. Oui. Oui, je comprends. Mmh mh. C'est ça, mais là, c'était autre chose. Mmh, mmh, mmh. <chuckles> La fuite. <laughs> D'accord. Ah oui. Et donc, avec le recul, tu te dis, hem, finalement, que tu aurais dû dès le départ partir sur autre chose ou qu'au contraire ça a été productif cette, heu, bah, ces ces ces ces 2 échecs à répétition?

Bah les 2 j'essaie qu'ont été extrêmement productifs puisqu'en fait, ben, heu, c'est facile à dire maintenant que j'aurais dû faire autre chose, mais quoi ?Heu, au moment où c'est arrivé, heu, je ne savais pas ce que je voulais faire et c'était ça en tête. J je n'avais pas m mentionné, j'avais pas étudié d'autres portes. Heu et pis j'avais pris des décisions aussi qui fait qu'il fallait que j'assume les responsabilités. Je m'étais pas inscrit sur mon sur, heu, la plateforme Mon Master par exemple, parce que je me suis dit: «Mais je vais pas le faire en France, je vais le faire là-bas». Donc ça a été très instructif, parce que, déjà, heu, j'ai payé, hein, c'est un m c'est un mot qui est un petit peu excessif, mais.
Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Tu n'avais pas d'autres portes finalement. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui.
J'ai dû être en accord et ne pas dévier les res sur la responsabilité de mes actions.
D'accord, oui.
Parce que du coup, bah, comme je m'étais pas inscrit sur Mon Master, j'avais échoué les masters. Heu, là j'étais engagé dans cette voie, j'avais rien.
Tu t'étais engagé oui et mmh. Mmh mh. Oui.
Donc, ça a été extrêmement instructif sur le point de vue de la maturité là-dessus.
Ouais.
Et hem, après c hem, ce qui est important aussi, hein parce que, heu, on dit souvent: «Oui il faut être mature, faut être mature», mais la maturité elle se développe quand quand on est au contact
Qui est important. <laughs> C c c'est ça! Exactement, de de la difficulté quoi. Mmh. Mmh mh bien sûr.
quand on est au contact de la difficulté. Ouais, personne ne sou pers s personne ne se construit dans la dans la facilité. C'est c'est pas possible.
Oui.
Et également, heu heu, b d'un point de vue personnel, parce que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Heu
Alors que dans tu es parti, heu, dans une toute autre direction maintenant?